อืม
รู้จัก รู้จักเปิดใจ กินอาหาร Spanish ได้ กินอาหาร เอ่อ Mexican นู่นนี่นั่นน่ะ แบบไม่ ไม่มี เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่มีกำแพง อย่างเงี้ย ก็จะทำให้ชีวิต ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น แล้วก็อาจจะเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้ตัวเอง ใช่ เพราะ ว่าเขาเจอแฟนน่ะค่ะ อ่า มหาเศรษฐีของเขาอะ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไป เดต อุ๊ย! เมาท์ ๆ
ค่ะ อือ อืม เข้าใจเลย ค่ะ อา อุ๊ย! <chuckles> มหาเศรษฐีเลยเหรอคะ?
อุ๊ย! ซีอีโอค่ะ บ้านเขาหลังละ เท่าไรอะ สี่ สี่ล้าน ตีเป็นเงินไทยก็ 100 น่าจะขึ้นแล้วนะ เขาซื้อมาประมาณ 3,000,000 เหรียญ ตอนนี้ขึ้นเป็น 4-5 ล้านเหรียญแล้วอะ ต้องคูณไป เออ แล้วเขาเจอกันที่ร้านอาหาร เขาบอกว่าให้เลือกร้านอาหารที่แพงนิดหนึ่ง ซึ่งคนเกรดธรรมดาเขาจะไม่ไปกินกัน คุณก็จะเจอคนในระดับที่คุณอยากเจอ ใช่แล้วก็
ร้อยล้าน โอ้โฮ! ค่ะ โอ้โฮ อ๋อ ค่ะ แล้ว แล้วถามนิดหนึ่งค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะค่ะ แล้วเราแบบต้องไปแบบหลายรอบ ถ้า ถ้าเราต้องไปหลายรอบค่ะ แล้ว แล้วเราจะจนไหมคะเนี่ย?
ค่ะ ค่ะ อืม เราเสียตังค์ <laughs> อ๋อ <chuckles> ค่ะ <chuckles> ก็นั่นน่ะสิคะ อัน นี้ ก็คิดอยู่เหมือนกัน ว่าเราไปแล้วเราไม่มีตังค์จ่าย
ค่ะ
ก็อาจจะหาคอนเน็กชันน่ะค่ะ เหมือนเขารู้จักคน เยอะ อ่า คนนี้เป็นเพื่อนของแฟน เป็นเพื่อนของเพื่อน รู้จักกันไปหมด อะไรอย่างเงี้ย เหมือนในหนัง "Gossip Girl" อะค่ะ อา คือชีวิตจริงเลย
ใช่ไหมคะ? อา อือ ค่ะ อ๋อ เราอาจจะ เราอาจจะไปสั่งแค่น้ำ ดีไหมคะ แบบว่าไปนั่งแบบ แล้วก็แบบสั่งแค่น้ำแบบชิล ๆ แบบว่าไปเน้นแบบ ไปอ่อยผู้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ได้ อืม ได้เลยค่ะ ก็ไม่แน่นะคะ เฮ้ย เขา เขามีแบบ ว่าพยายามหาแฟนให้เราด้วย นะคะ ตอนนั้นน่ะแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนเขา แต่ลุงก็แบบไม่ไหวอะค่ะ สภาพ คือเราไม่ได้บุลลีนะ คือ เป็นรุ่นคุณลุงเลย แต่แกก็ดูสนใจในตัวเรานะ แต่เรารู้สึกว่า ถ้าให้เลือกแบบเนี้ย แต่ตอนนี้ก็เริ่ม
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ เป็นคุณลุงเลยใช่ไหมคะ? เราหาได้ดีกว่านี้ <chuckles>
แต่ตอนนี้ก็เริ่มคิดนะคะว่า ตอนนั้นก็เสียใจเหมือนกัน เพราะว่าลุงคนนั้น บ้าน บ้านเขาอยู่ริมน้ำอะค่ะ ริมทะเล แล้วก็มีแบบมีเจ็ตสกีด้วย หลังเบ้อเร่อเลย
อ้าว อา อ๋อ ค่ะ
อ๋อ เขาเคยโทรมาหาอยู่ แต่ว่าดีที่ ดี ตอนนั้น คือรู้สึกว่า ไม่โอเค อยากได้คนหนุ่ม ๆ ตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วค่ะว่าคิดผิด
ค่ะ <chuckles> ค่ะ เข้าใจเลย มันก็ แต่ละตัวเลือกมันก็จะมีแตกต่างกันน่ะนะคะ แบบว่าข้อดีข้อเสีย อะไรอย่าง งี้ อา ก็อันนี้ก็ถือว่าเราก็มา ได้มาคุยกันนะคะว่าแบบอีกสัก 5 ปีข้างหน้าเราอยากจะไปอยู่ที่ไหน ของคุณก็อาจจะไปอยู่ไทย ของเราก็อาจจะไปอยู่อเมริกา หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็อาจจะสลับกันก็ได้นะคะ
ไม่งั้น ก็ไม่ต้องทำงาน <laughs> ค่ะ <laughs> ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ใช่ ทีนี้การ อืม ค่ะ อืม ถูกต้อง อืม ได้เลยค่ะ ขอให้สมหวังนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนกัน สนุกมากเลย เดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ